Uhm, mabuti naman yung panahon dito sa amin, ma-araw siya pero hindi siya hindi siya maalinsangan.
Hmm. Oh, buti pa diyan sa inyo. <laughs> Hmm.
Kasi nga may hangin, oo. Dahil sa sariwang hangin na naamoy namin at saka nararamdaman namin. <chuckles>
Oh, buti naman diyan at ganon 'no. Dito kasi sa'min ay sobrang init. 'Pag nailabas ka ng kawarto, 'pag nalabas ka sa kwarto na may aircon ay talagang papawisan ka kaagad. <laughs> Mm.
Oo. Oh, nara siyempre naramdaman ko rin 'yan, na kasi nakaka-relate talaga ako diyan, dahil naranasan ko rin yung sobrang init ng panahon. 'Yong parang bang ano ka mahi-heat stroke ka na, dahil nga sobrang init, maka-high blood, pati yung ugali mo na minsan ano eh, nagbabago, nagiging irritable ka, oo 'di ba?
Mm. Mm. Oo, totoo. <laughs> Hmm. Naapektuhan, oo. <chuckles> Pati nga yung mga gawain natin minsan sa pang araw-araw naapektuhan din eh, 'di ba. <laughs> Hmm, lalo na ako kasi minsan 'pag ah, may kailangan akong gawin, magluluto ako, tapos eh, siyempre habang nagluluto ka pinapawisan ka yan. Pero ikaw ba? <clears throat> Mm, may tanong may tanong ako sa'yo. Ano ba yung mga simpleng gawain na nagpapasaya ah, papasaya sa'yo sa araw-araw?
Totoo yan. <chuckles> Mhm. Oo. Kaya nga minsan nakakainis 'yon eh. <chuckles> Ano 'yon? Sa akin kapag tapos ko na lahat yung trabaho ko. <chuckles> Alam mo yun, kasi kapag tapos ko na lahat parang ang saya-saya ng pakiramdam na parang na bunutan ng tinik sa dibdib, na wala ka ng iisipin, kasi tapos na, eh. Halimbawa 'yong assignment ko sa school tapos na, yan kapag natapos ko na yun, naipasa ko 'yong assignment ko sa sa sa paaralan, tas naging mataas 'yong nakuha ko na marka, sobrang masaya ako. Ikaw ba?
Mm, mm. <clears throat> Oo. Mm. Oo, totoo. Mm. Mm. Opo.